Ờ, để bạn có thể tương tác được với mọi người, đúng không? Ừm.
Nhưng mình đồng ý với bạn là nó mình phải tùy đúng rồi. Với lại mình mình thích cảm giác là được học ở trong lớp ấy, cái, không khí học tập nó làm cho mình có nhiều động lực hơn.
Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi, nó vui tươi hơn rất là nhiều, đúng không? Với cả là có gì ví dụ không hiểu thì, ờ, chẳng hạn như là hỏi cô giáo ngay, chẳng hạn nó nó phù hợp nhất với những cái khóa mà liên quan tới, ơ, chân tay nhiều ấy như, kiểu, thực hành ấy. Nấu ăn rồi là khâu vá chẳng hạn. Ấy trong khi là ví dụ học online những cái kỹ năng đấy thì thực ra mình có thể, ờ, cho thầy cô xem cái lỗi sai của mình trên camera nhưng mà thực ra nó cũng rất là khó, nhiều khi là, ờ, cái thiết bị của mình nó không được hiện đại cho lắm.
Ừm. <laughs> Hỏi liền. Ừm. Đúng á. Ờ, nó cũng không không vào chi tiết được, nhiều khi chi tiết nó nhỏ quá thì rất là khó.
Thì Đúng rồi, chính xác vì là thầy cô chỉ nói thôi, còn mình vẫn là người tự sửa lỗi mình ấy thì nó khó.
À, đúng đấy. Nên mình nghĩ là cái nào nó cũng có lợi, cái nào nó cũng có hại, nên chọn cái nào mà phù hợp nhất. Ờ, bạn có nghĩ vậy không?
Ừm. Đúng rồi. Phù hợp, đúng không? Ừm. Ừm. Mình cũng đồng ý với bạn nhá. Thì hôm nay được trao đổi với bạn về chủ đề này thì mình thấy rất là vui và có vẻ như là chúng ta đều đi tới một cái kết luận nó cũng, ơ, phù hợp, đúng không? Cũng kha khá hợp nhau thôi.
À. Đúng. À, mình mình cũng vậy, rất là vui khi được trao đổi với bạn về chủ đề này.